Aham.
E foi algo que, pô marcou muito, e teve um certo dia, que eu falei para mi é, d
Nossa, que bacana. Então antes antes de falar desse dia, né, que é tão especial, eh, você falou sobre ser um prato marcante, né, e eu queria exata saber, assim, né, exatamente de isso, o que que foi o ponto, assim, né, que fez ele ser tão marcante. Foi o cheiro que te atraiu desde criança, o sabor, qual que era o toque especial, assim, que ela usava, porque ela fazia a massa pronta ali, mas tinha algum recheio, uma carne moída ou algum tempero especial, que ficou grudado ali na sua memória?
Aham. Então, teve sim. O que mais me marcou foi o cheiro, o cheiro do Esse cheiro familiar, sabe. Era algo que, desde pequeno, eu sempre sentia, era um cheiro que, assim, desde pequeno ficava na mente, eu falava: "Nossa", eu falava com o meu pai: "Minha avó tá fazendo comida, a gente tem que ir para lá para poder almoçar", f era aquela ansiedade, a gente sentia aquele cheiro, sentia aquele sabor que era algo inexplicável. E
Aham. Aham. Aquela aflição sadia, de chegar logo na casa da avó, né. Que legal.
Isso. Isso. Então era algo que, eu ficava ansioso para chegar, e eu tentava reproduzir
Uhum.
Só que aí que tá: eu nunca conseguia reproduzir, justamente pelo fato de se ser o algo q que minha avó ela, só ela conseguia fazer, e
Nossa, então era único, né, o jeito de preparar ali. Você conseguiu pelo menos chegar perto?
era único. Consegui, assim, em termos, porque minha vó, ela tinha um tempero único, ela tinha um tempero mas conseguia reproduzir perto. Então teve um certo dia que eu falei: "Vó" "eu eu preciso da sua receita, eu preciso que você me passe qual o segredo aí que tem".
Aham.
Aí, foi quando ela me passou, me explicou direitinho, e eu finalmente consegui reproduzir Assim f <chuckles> total.
<laughs> Que bacana esse momento, né. Ela então dedicou todo o tempo e amor do mundo ali, com você, né, para você aprender ali, e ela te ensinou passo a passo, assim, de verdade, ou ela só foi dando as dica ali, e você foi desenvolvendo com um certo aprendizado mais facilitado ali?
É.